Est-ce que tu pourrais me parler d'un moment où l'écoute a tout changé pour toi?
Alors oui, hem, ce c'était il y a un long moment puisque c'était au lycée. Hem, je venais d'apprendre que j'avais une maladie qui, heu, qui allait poser de gros problèmes, heu, pour, heu, la suite, heu, de mes études. Heu, donc, heu, de la na la narcolepsie qui fait que, bah, je m'endormais à quasiment tous les cours, que je pouvais difficilement passer mes diplômes, hem et du
Ouais. Waouh. Ouais c'est vrai ça c'est vraiment, heu, super difficile, c'est quelque chose tu t'en es rendu compte, heu, assez rapidement ou ou ça a pris du temps avant de de poser le diagnostic?
Ça a pris, heu, on va dire 2 années, hem
Ah ouais!
C'est pas facile à diagnostiquer puisqu'au début on est pris pour quelqu'un qui, heu, a juste, heu, la la flemme de de suivre les cours, qui s'endort parce qu'il est pas intéressé, et puis au fur et à mesure, heu, le voilà.
Exactement! C'est ça qui est dur, c'est qu'en fait on est jugé, heu enfin vo dans ton cas pendant 2 ans et alors qu'il y a vraiment un problème, heu, de santé quoi.
C'est ça et du coup, heu, au fur et à mesure, heu, ça s'amplifiait jusqu'à devenir, heu, suffisamment étrange pour que pour que, du coup, heu, les 1res questions se posent. Et hem, par la suite, heu, des effets secondaires sont apparus, qui ont permis de voir que c'était réellement un problème. Et mmh, quand ça a été diagnostiqué, heu, par, du coup, un médecin qui, heu bah, déjà lui avait été à l'écoute, heu, déjà pour commencer, ça c'était déjà une bonne chose. Hem, derrière, ça a été très compliqué puisque, bah, tous les, on va dire, camarades de classe heu
Mmh mh. Ouais.
ont heu s détaché un petit peu du fait que je pouvais pas partager les mêmes choses qu'eux, hem, même au niveau des activités.
Mais, du coup, est-ce que tu peux expliquer, heu, un peu plus précisément, heu, tes symptômes et est-ce qu'en fait, heu, le fait que tu aies, heu, du sommeil, heu, plus ou moins de qualité, ça avait un impact ou ça n'a rien à voir du tout?
Heu, en fait, le l' l'effet principal, heu, c'est que je dormais pendant les cours au bout de 10-15 minutes puisque dès que je reste inactif, je m'endors. En gros c'est ça, c'est l'inactivité, heu, c'est le cerveau prend ça comme une, heu
Mmh, ouais. D'accord.
bah comme quand on se couche et qu'on qu'on veut dormir quoi.
D'accord, c'est comme si, heu heu, dès que tu avais plus d'activité physique, en fait, ça c'était un signal pour ton corps que c'était le moment de dormir quoi.
C'est ça, c'est ça. Heu, comme, par exemple, être en voiture ou être dans les transports, bon ça ça fait le même effet, disons. Et du coup, heu, ça a commencé à devenir très compliqué puisque je savais pas, heu, vers quoi m'orienter derrière pour l'année suivante, puisque les notes se sont écroulées. Hem, difficile de partager des activités avec les, mmh, camarades de classe, j'ai dû arrêter le le le sport en club parce que mes parents voulaient que je me concentre, du coup, sur les cours, hem
Mmh mh. Ouais. OK. Mmh mh. Et ouais. Ah, ouais ça a vraiment eu un impact, heu, sur tout quoi, ta vie sociale, heu, les notes à l'école et puis surtout, heu, peut-être, psychologiquement, ça a dû être super dur pour toi?
Eh bah, c'est ça justement, heu, c'est que, heu, ça en arrivait à un point où, psychologiquement, je ça n'allait plus vraiment. Hem, déjà que bon j'étais jamais très à l'aise, on va dire, heu, à cette époque-là, heu, à l'école, hem
Mmh. Ouais, c'est un âge un peu, heu, difficile, c'est l'adolescence. Mmh.
Ouais. Pas toujours évident. <chuckles> Et du coup, hem, c'est à ce moment-là que que qu'une personne a un peu tout changé, justement parce qu'elle a été à l'écoute, hem, ce que je n'avais pas eu ni par mes parents, ni par, heu
Mmh. OK. Mmh mh.
les profs, les les gens que je connaissais, heu, s j'avais pas eu ça et en fait, cette personne là, c'était une hem heu, comment? Une autre élève et que je connaissais pas à l'époque et, heu, je me suis retrouvé plusieurs fois, heu, au CDI, heu, avec, heu, avec elle. Et du coup, bah, on discutait, hem, et j'ai pu commencer à parler de tout ça et c'était la 1re fois que j'avais quelqu'un qui était à l'écoute et qui, heu, s'intéressait et qui essayait de trouver des solutions, heu, avec moi et qui a vraiment, hem
Ouais. OK. Mmh mh.
Je sentais que vraiment, il y avait, heu, ne serait-ce que dans le la manière de, mmh bah qu'elle me répondait ou que, mmh, qu'elle s'intéressait à la à ce à ce que je disais que que j'étais pas seul. Juste ça.
Ouais, ça c'est super important, en fait, de se sentir, heu, soutenu et compris en fait, heu, voilà, heu, moins seul dans la dans la dans le challenge quoi et du coup, c'était quelqu'un que tu avais connu, heu, comment dire? Heu, à ce moment-là ou tu connaissais déjà, heu, c'était déjà une amie en fait, heu, avant que tes problèmes commencent?
Alors non, je la connaissais pas du tout. Hem, et elle venait à la base d'un autre collège et quand elle est arrivée au lycée, elle n'était pas dans la même, heu, classe, heu, que moi, donc du coup, il y a pas il y a pas eu de contact avant. C'est ça a été un peu un hasard parce que, bah, d les les on va dire les potes faisant, heu heu, d'autres choses, bah, je me retrouvais un peu tout seul et heu, je me retrouvais du coup au CDI et ça s'est fait comme ça parce qu'on avait des périodes de creux en commun et heu et c'est à ce moment-là que je l'ai connu.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais. Elle passait aussi du temps, heu, au CDI du coup.
C'est ça, oui, oui, oui. Et bah, à la base, elle, c'était une, heu une acharnée de des études, enfin donc, heu, <chuckles> elle y allait principalement pour réviser que moi c'était pour occuper le temps.
Mmh. D'accord. Ah! Peut-être qu'elle a voulu aussi peut-être t'aider aussi un peu, heu, par rapport à tes résultats scolaires du coup ou pas du tout?
Alors hem, el el elle, heu, elle a commencé à m'aider mais après, bah, j'ai redoublé, hein, bien évidemment et du coup, ben, on n'était plus, heu, sur la même année, mais elle à conti on a continué à se retrouver et à discuter et et hem, et du coup en fait, heu, rien que ça, déjà ça ça a tout changé puisque derrière ça m'a reboosté, ça m'a remotivé. Hem, ça a suffi à ce que je me reconcentre, que je trouve des solutions. Et ce qui m'a permis derrière de m'engager dans une autre filière technique, où il y avait de l'atelier, donc où j'étais plus actif où j'ai pu, heu, réussir à avoir de bien meilleures notes et heu, finir par avoir, heu, mon bac. Enfin, ça ça a eu un enchaînement de qu qui a été très très positif, heu, s qui n'aurait pas eu lieu sans cette personne, heu, qui est qui est on va dire qui m'a écouté au bon moment quoi.
Ouais. Mmh, ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, bien sûr, ben, oui elle est arrivée, heu, pile poil, comme un petit ange, heu, au moment où voilà c'était crucial pour toi parce que, c'est vrai que tu devais trouver, heu, un un comment dire un chemin d'étude peut-être ou finalement plus d'activités faisait que, heu, tu ne t'endormais pas, heu, si tu étais trop souvent assis. Mais est-ce que tu as été aussi peut-être médicalisé, est-ce que ça ça a pas fait, heu, quand même une grande différence?
Alors, oui et non. <chuckles> Hem, tout simplement puisque c le seul médicament qui était, heu, à ce moment-là, hein, heu, et encore aujourd'hui, ça reste à peu près au même stade, c'était un médicament expérimental. On va dire que c'est à peu près le même effet que prendre 5 Red Bull d'affilée.
Ah ouais? Mmh mh. Ah ouais, c'est quand même, heu, voilà quelque chose d'assez, heu, fort quoi. Mais
Ah, c'est super sur le moment. <chuckles> Sauf que derrière ça donne envie de dormir, heu, 2 heures plus tard, heu, plus d'énergie, plus rien, zombie quoi. <chuckles>
Ah. D'accord. Donc ça avait un effet quand même mais finalement avec aussi, heu, des effets secondaires et puis ça repoussait un petit peu le problème, heu, dans le temps, quoi?
Et c'est ça et mmh, en fait ça avait c'était plus plus négatif que positif, à part, simplement on va dire, heu, quand il y avait un énor un gros contrôle sur le moment. Bon, on sacrifiait le reste de la journée pour ça quoi, c'était un peu ça.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Oui c'était quand même un outil qui pouvait être utile voilà, ouais comme tu dis dans les dans les moments de de contrôle. Mais ça c'est souvent que voilà, quand les les recherches n'ont pas été assez poussées, heu, dans un certain domaine, heu, pour certaines maladies, heu, les médicaments sont vraiment imparfaits, peuvent aussi avoir, heu, des effets secondaires qui sont presque pires que le problème au départ donc c'est vrai qu'il faut voir un peu la la balance bénéfice-risque.
C'est ça, bah, c'est plus un p comme un pansement sur une plaie, heu, ouverte, on va dire. Puisque ça, mmh, ça vient ça vient, heu, donner de l'énergie. Alors qu'en vrai le problème, c'est un problème neurologique, heu, c'est une commande du cerveau qui fonctionne mal quoi en gros, pour heu, faire simple. Heu, donc heu, du coup heu, voilà, c'est mais b du coup je l'ai arrêté ce médicament-là puisque finalement, après, dans le monde du travail, il faut être réveillé toute la journée, pas seulement 2 heures, donc ça n'avait pas d'intérêt que je le garde et il coûtait extrêmement cher. Mais s disons que c'est pas ça qui a fait que derrière j'ai pu me recentrer et réussir le la suite, ça a été vraiment plus les discussions, heu, qui ont qui ont aidé, heu, ouais.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as continué d'avoir une relation, heu, avec cette jeune fille ou ou en fait, heu, ça a été juste en heu, s une rencontre à ce moment-là et puis après bah chacun a poursuivi un peu sa vie, heu, de son côté?
Ben mmh Au début oui, heu, mais sauf qu'en fait la le choix que j'ai fait en termes de filière a fait que j'ai dû changer de lycée après.
D'accord, mmh mh.
Et donc ça on est resté en contact, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué, et les études, les choix de vie ont fait qu'on est parti sur des directions, heu, totalement différentes. Mais c'est assez drôle, heu, d'une certaine manière, c'est que cela fait, on va dire à peu près, heu, peut-être 17 ans, 18 ans. Hem, et bien depuis, on se souhaite, heu, notre anniversaire tous les ans, le bah, la bonne année tous les ans et heu, on prend de des nouvelles à ce moment là et c'est resté et c'est la seule personne où vraiment il y a une régularité, heu, à ce p à ce niveau là, et pareil de son côté. Donc, heu, voilà c
Mmh mh. Ouais. D'accord. D'accord, mais c'est trop mignon du coup. Et vous avez jamais réessayé quand même de de vous de vous recroiser, heu, à un autre moment?
Il y a eu, heu, 2- 2-3 moments où on s'était, heu, mis ça en tête, et où ça n'a pas pu se faire. Mais, hem, je dirais que, pff, ouais, c ça heu C'est c'est q un peu compliqué elle est à l'autre bout de la France. On a des travails, heu, assez prenant, on est toujours un peu occupés et
Mmh mh.
et, bon quand ça se fera, ça se fera quoi. <chuckles> C'est
Oui, oui, oui. Non mais tout à fait, hein. P et puis parfois, heu, on rencontre des gens qui ont joué une grande importance dans notre vie et c'est pas forcément qu'on va les recroiser et c'est pas grave parce qu'il y a des nouvelles personnes, heu finalement qu'est-ce qui s'est passé pour toi par la suite? Parce que tu as dit que ça s'est arrangé aussi beaucoup, heu, en parlant. Est-ce que tu as trouvé des nouvelles personnes, heu, qui t'ont écoutées et qui ont au qui t'ont aussi beaucoup aidées?
Hem, aux sorties du lycée, heu, l la 1re année, non. Heu, j'ai pas rencontré grand monde, heu, avec qui j'ai accroché, mais par la suite oui. C'est c'est arrivé vraiment par la suite où j'ai commencé à me faire des des amis, on va dire, heu, avec la dé la vraie définition du mot amitié et où bah, du coup oui, heu, il y avait de l'écoute ou ou ou en fait j'arrivais à oublier ce que j'avais et mine de rien, ça aide beaucoup de pas y penser. Ça c'est on va dire une partie du traitement. <chuckles>
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr pour arriver finalement à avoir au moins des moments de la vie qui sont, heu, comme une vie normale quoi, c'est ça?
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, heu, oh, globalement c'est la la, mmh, il y a quand même une grosse partie du travail qui se fait, heu, on va dire, heu, sur le plan psychologique où il faut se sentir bien. Et du coup, bah, dans ce cadre là effectivement l'écoute, heu, aide beaucoup.
D'accord. Et est-ce que c'est un diagnostic, heu, comment dire qui est, heu, à vie ou il y a quand même des pistes, heu, pour régler, heu, ce problème?
Heu, c'est à vie. Heu, il peut y avoir des évolutions, heu, par moment. Heu, mais globalement, heu, je l'ai à un niveau b trop élevé pour que ça soit, heu, quelque chose qu'il puisse se résorber. Hem, donc, heu, faut que je fasse avec. Heu, avec le temps on on prend l'habitude.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est c'est pas une maladie qu'on connaît très bien, heu, il y a un film je crois avec, heu, Guillaume Canet, peut-être Gilles Lellouche. Oui, c'est ça, je
Oui, heu, avec Benoît Poelvoorde, en acteur.
Exactement et heu, voilà c'est c'est le seul, heu voilà seule référence par rapport à à cette maladie que j'ai. C'est vrai que c'est on en parle pas souvent, c'est pas très très courant.
Ah, elle est pas, hem ce film a des t il y a des trucs, heu, sur le côté imaginatif du fait des rê des rêves éveillés, heu, qui est très bien trouvé et on voit qu'ils ont eu affaire à quelqu'un qui l'a eu qui l'a pour, heu, pour mettre ça en pour faire ce film. Ça se sent, heu, sur certaines choses, mais sur d'autres pas du tout puisque, hem
Ouais. Mmh mh.
on s'endort pas pendant qu'on est actif. Et il y a une scène où il est actif, hem- je vais pas te faire un un dessin- heu, où il s'endort et ça, ça n'arrive pas. Et du coup, bon, ils ont voulu en faire un peu trop, mais, globalement il y a des choses, heu, assez intéressantes dans ce film, oui.
Ouais. Ouais et puis au moins ça per ça a peut-être permis à plus de personnes, heu, voilà de réaliser, heu, l'existence, heu, de de de cette maladie et puis du coup d'avoir plus de de tolérance et de compréhension par rapport, heu, bah, à des personnes comme toi qui qui souffrent, heu, de ce problème-là.
Oui, oui, c'est ça, bah, au moins le le le nom de la maladie parle et heu, c'est plus juste, heu: «Ah bon, heu, c'est quoi ça?» Là, c'est
Ouais. Mmh. OK mais écoute, heu, c'était, heu, super enrichissant. Merci beaucoup de d'avoir partagé, heu, cette expérience avec moi.
Bah, merci, heu, merci pour tes questions. Et agréable également.